Thực ra là rất là nhiệt tình luôn bạn ơi. Cái lúc mà mình mới liên hệ ấy, mình cũng không có suy nghĩ quá là nhiều, mình cũng nghĩ là, ừ, chắc là chị đấy cũng sẽ hướng dẫn mình qua loa để mình qua được cái bài kiểm tra đấy là được ấy. Thế nhưng mà không bạn ạ, tại vì cái bài kiểm tra nó quá là khó đi, nó nó có rất là nhiều câu hỏi, thế là thành ra mình cứ hỏi đi hỏi lại. Mà mình hỏi lại, kiểu là, hỏi sâu ấy, chứ không phải là mình chỉ đơn giản là mình muốn biết đáp án, đúng không? Nếu mà biết đáp án thì chị đấy chỉ cần chỉ cho mình là xong, đúng không? Nhưng mà tại vì mình cứ hỏi là "Tại sao nó lại như thế này? Tại sao nó lại như thế kia hả chị ơi?" mà chị đấy cũng trả lời mình hết nha. 3 tiếng đồng hồ luôn bạn ạ. <chuckles>
Ừm. Đúng rồi. Ờ. Hiểu, hiểu. Chính xác rồi. Ờ. Rồi, trời ơi, tức ra là chị ấy dành 3 tiếng đồng hồ chỉ để trả lời cho bạn thôi, rồi sau đó thì bạn có làm chị ấy thất vọng hay không, hay là thành công rồi nè? Có vượt qua cái bài kiểm tra hay không?
Ừm. Ờ, lúc đấy là may quá là mình thành công bạn ạ. Ờ, thành công mỹ mãn luôn, bởi vì là nhờ cái sự giúp đỡ của chị đấy. Thì là mình cũng 50-50, kiểu là, 50% là mình tự làm và 50% là mình nhờ chị ấy hỗ trợ. Thế nhưng mà được cái 50% đấy là do là chị đấy, kiểu là, giải thích cho mình ấy, thì 50% còn lại là mình mới tự làm được hết ấy, chứ nếu mà không thì chắc là mình không làm được đâu.
Ừm! Xuất sắc quá. Ừm. Đúng rồi. Ừm. À, tính ra là nhờ có chị đó hướng dẫn cho nên á là bạn cũng đã vượt qua được cái cái thử thách đó, xong rồi bạn có được cái công việc bắt đầu trong cái thời mà mới ra trường á, cũng rất là may luôn. Hông biết là sau đó thì chị ấy có còn hỗ trợ bạn thêm hông? Hay là s cái chỉ cần á là hướng dẫn bạn có một cái công việc đó là xong rồi?
Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm, may thật bạn ạ.